Oui, c'est ça, exactement. Du coup, bah, tu sais, je suis passé vraiment de <chuckles> de stagiaire non rémunéré à, heu, ingénieur et donc, heu, en ça a mis quand même des des années hein? Mais heu, c'était que bien évidemment grâce aux études à côté. C'était ça aussi le truc. C'était pas juste, heu, avoir l'expérience: fallait arriver avec les 2 pour pouvoir heu, pour pouvoir être heu, comment dire? Crédible.
N génial! Bien sûr, puis bon Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, après on monte les échelons, c'est comme ça, c'est pas d'un coup, c'est voilà hein? Il faut du temps, il faut de la patience et et ça matche. Et heu, est-ce que tu as gardé, heu, des relations avec, heu, la personne, heu, qui t'a réseauté?
Mmh. Mmh, c'est ça. Oui, oui, oui, heu, heu, justement elle m'avait ajouté sur LinkedIn. Après elle, elle s'est, heu, justement en fait la personne qui m'a, heu tu disais la personne qui m'a réseauté, celle qui m'a envoyé le le le message ou la personne qui m'a à qui j'ai contacté après?
Oui, oui, le lien, oui. Non, non, heu, la personne qui t'a envoyé la première.
Ah la première? Non franchement, j'ai au début j'ai j'ai non, faut que je <blows air> d'ailleurs c'est bien que tu me dises ça, faudrait que je regarde sur hem <clicks tongue> heu, sur, heu, LinkedIn parce que je l'avais contactée à un moment, finalement elle s'était réorientée en licence de biologie donc il y a rien à voir, heu, parce que l'informatique finalement c'était pas trop ça qui la passionnait. Heu, en fait elle était en comme moi dans une reconversion mais finalement elle a pas terminé le processus et comme on avait dit, heu, il y a des échecs, des réussites et là pour elle c'était pas le le c'était pas son truc et tant mieux, la le mais non, j'avoue, j'ai pas heu <sucks teeth> faudrait que que je regarde. Beh, je je regarderai mais ouais.
Discord? Ah oui. Ah, rien à voir. <laughs> Mmh. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Ou oui, oui. Mmh. Lui dire: «Voilà heu, aujourd'hui, heu», <laughs> tu vois? Lui raconter ça, tu vois? <laughs>
Oui, c'est vrai que c'est c'est c'est c'est c'est je pense qu'elle serait et qu'elle serait étonnée, heu, du parcours qui a été fait parce que, heu, là, ça remonte à bientôt, ouais plus de 4 ans, quoi, en arrière.
N ouais. <clears throat> De sans le vouloir la porte qu'elle t'a ouverte, en fait!
Ouais ça ça a été quand même une opportunité. Après, bien évidemment que quand même, heu si j'avais juste fait, heu, le le minimum imparti boh il serait rien passé. Mais ça a été quand même là je c'est-à-dire que même encore jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même alors je parle pas de souffrance, mais je veux dire c'est un travail, heu, sans relâche. C'est-à-dire que même mes congés je les prends pour réviser, et cetera. Mais j'en suis très content, j'en suis très fier parce que finalement, heu, comme on dit, le travail paye, quoi, c'est c'est et ça je peux je peux en témoigner, quoi.
Tu vois? Ouais. Mais bien sûr, tu t'es donné à fond! <clears throat> Mmh. Oui. Oui. Exact. Tout à fait. Et puis un jour, voilà heu, tu tu seras tout en haut et tu auras plus à <clears throat>
Oui c'est ça c'est ça le le côté rassurant, c'est que c'est bon, je vais pas continuer toute ma vie à faire des études, normalement ça va bien ça va bientôt se terminer. <chuckles>
C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, heu, voilà, il y a une ti une team line une time ling je sais pas comment on dit, heu, donc heu, c'est bon, <clears throat> ça va le faire. En tout cas je te remercie, c'est, heu, un témoignage, heu, super intéressant puis, heu, super, heu, enrichissant, je trouve et, heu, je pense que merci de me l'avoir partagé en tout cas.
Mmh. Ouais, c'est ça. Mmh mh. Beh, écoute merci à toi de m'avoir écouté, ouais c'était intéressant de mettre en avant, heu, comment moi le réseau a aidé, heu, dans ma transition pro.